Äh, doch, das kann man benutzen, wenn man, äh, so 'n äh, du musst so 'n Teil holen und dann ka wird das umgewandelt.
'N Transformator.
Äh, ja, aber <chuckles> ja, das ist richtig, aber, ähm, ja, würde ich vorsichtig mit sein. Ich habe schon gesehen, dass wo jemand 'n 'n 'n TV, ja, also 'n Fernseher <chuckles> eingeplugged hat und das Ding hat „kabuff" gemacht und da waren überall die Funken waren am Sprühen. Ja, ja, ne, nicht gut. <chuckles>
Okay? Ah, okay. Okay, das war bei mir nicht so. Also, ich habe jetzt meinen Laptop immer mitbenutzt
Ja.
und auch in Deutschland habe ich ja meinen amerikanischen Laptop, weil mein Freund mir 'n amerikanischen Laptop gekauft hat. Ähm. <chuckles> Und und da hat das bisher alles immer ganz gut funktioniert.
Aha. Aha, aha. Also also, ist die die Technologie doch, äh, viel besser, als sie damals war. Die davon spreche ich, von von damals, da weiß ich das noch, den 1, 10 und 22 in Deutschland, ne? Ja, ja.
Ja. Ja, das kann sein, dass es früher schlechter war, das das kann sehr gut sein. <chuckles> Mhm.
Doch, da kann ich mich dran erinnern. <laughs> Da da gab's keinen Converter, da gab's nur ein „bumm.“ <laughs> Ja, ja. Ja, super.
Ja. <laughs> Ne, halt so ist das äh, das ist so. Und ich also, weil wir also, meine Geräte haben funktioniert. Na ja, aber das Schicken und so ist ja auch extrem teuer. Also, das würde dann auch mehrere tausend kosten und ich habe da auch gesagt: „Ne, das ist es mir nicht wert.“
Ist es, ja? Was?
Also.
We wa wa was schickst du denn da alles?
So, das ist ja das Ding, nichts. Wei weil das, ähm, Übersee ist und deswegen ist das extrem teuer.
Warum ist das denn so teuer? warum?
Also d ich werde auch, ähm ich werde vieles mit Koffern dann versuchen rüberzubringen, also, so das Wichtigste.
Ah. Aha. Aha.
Und, äh, wie gesagt, alles andere ich versuche vieles loszuwerden aktuell, vieles zu verkaufen und
Mhm. Aha.